あの、ちょっと聞いていただいて、できればアドバイスが欲しいお話があるんですけど。
はい。はい。
えっとですね、私、特に仕事の場面とかだと、こう、短時間で分かりやすく要点を伝えるのがとても苦手でして。
うん。 はい。
何かこう、コツとかがあれば
うんうん。
教えてもらいたいなっていう感じなんですけど。
なるほど。ま、なかなかね、要点を短く伝えるっていうのはなかなか難しいと思うんですけれども、やっぱりね、伝えることってやっぱりどうしても話が長くなってしまうことって、やっぱりそれだけ情報をたくさん持ってたりとか、伝えたい気持ちが強い証拠だと思うんですよね。
うん。 はい、そうなんです。う。 はい。 うーん、そう と、はい。
で、なかなかこう、そういう時に、ね、伝えるべきポイントが短くすることでぼやけてしまうとなかなかもどかしくなっちゃう気持ちもあると思うので。
うん。 うんうんうん。
うん、例えば、その、どういった場面で、どのような場面で、どんな人たちに対しての時に、いそういった要点を明確にするのが難しかったりっていうのがありますか？
うん。 うーん、そうですね。仕事での場面っていうのが一番多いかなって思うんですけど、その、会議とか発表とかっていうのも、あの、もちろんそうなんですけど
うん。 はい。 うん。
うんとですね、それよりもさらに、こう、普通に仕事上で例えば、指示をする場面とかがあったりすると思うんですね。
はい。 うんうん。 ええええええ。
う、そういう時にあの、指示をうまく、あの、短時間で明確にするっていうのが特に難しく感じますね。
うん。 なるほど。ま、例えば同僚なり部下なりに指示を出さなきゃいけないと、そこを、ま、端的にポイントを押さえたような指示を伝えるのが、なかなか難しいということでしょうか？
うんうん。 うん、そうなんです。ていうのもあの、私が逆にその指示を受ける時ってあの、すごくしっかり指示してもらいたいんですね、その何かこうはい。
うん。 はい。 うんうん、なるほど。
やってほしいことがある時に、その何のためにやるのか、どういう手順でやって欲しいのか
うん。 そうですよね。うんうんうん。
いつまでにとか、そういうのを結構しっかり教えて欲しいんですけど
はい。
あの、割とそういうのがぼやけてる時っていうのもあると思うんです。
うん。うんうんうん、なるほど。
で、うーん、ぼやけてても大丈夫な時っていうのもあるので、何とも言えないんですけど。
う、そうですよね。
そうなんです。でも私その上手なあの、ぼやかし方っていうのもわからなくって。
うーん。 うんうん。
あの全部ものすごく細かく伝えないと、相手も困るだろうって思って、言ってみるんですけど
はい。
あの、その結果、量が多すぎるのか、逆に混乱させてるなっていう時が <chuckles> あったりとか
うん。 うんうん、確かに。
うーん。
やっぱりね、もちろんそのプロジェクトごとというか、伝える物事ごとで、ね、どこまできちんと詳細まで説明した方がいいのかとか、あとは受け取る相手によっても
うん、ふん。 うん。
ね、細かく全部説明して欲しい人と、ある程度大枠だけ伝えて欲しい人と、まあいろんなタイプもいると思うので
うんうん。 はあ、あ、そっか。はい。
まあ、ただ もちろんそこも物事とか伝える人によって違うとは思うんですけれども、やっぱりよく言われているのは、まず、うん、指示を出す時の伝え方としてまず1つ言われているのは、結論から伝えると。まずは
うんうん。 はい。 うん。
ん、ゴールをきちんと提示してあげることで、まあ、全体像を把握すると。で、その後に、それを裏付けるために、なんでこういうことをして欲しいのかっていう結論と理由と、で、だから何をして欲しいっていうその、まあ、大きくその3つのポイントに絞って話をすると結構伝わりやすいっていうのはよく言われていることかなと思うんですが。
うん。 うん。 うーん。 ん、なるほど。あ、でも今言われてすごく思ったんですけど、確かに私自分が全部ちゃんと聞きたい方なので、あの、みんなに対してそうしようってしてしまうことが多いんですけど。
うん。 はい。 うん。
うん、確かに相手によりますよね。
うんうんうん。ある程度ね、バックグラウンドが共有できてる人であれば
そのうん。 はいはい。
ある程度、う、んん、ね、共有できてる前提条件もあるので、いきなり結論だけ言ってもツーカーで伝わる人もいるかもしれないし。
うん。 うーん。
あとは全く初めての部下にせっ何か依頼するときには、やっぱりある程度背景から説明してあげた方が理解が深まりやすいっていうところもあると思うので、もちろん伝える相手によって伝え方は変わると思うんですけれども。
うん、ん。 うんうん。 そうですね。その相手はい。
ただ、やっぱりそのうん。あ。はい。
相手をしっかり、あの、どういう関係性なのかとか、相手にどのくらいの知識というかこう共通の認識があるのかっていうのを考えた上で、さっきおっしゃっていただいたようなその目的だったりとか、あの、何のためにどういう方法でっていうところを絞って伝えるっていうのがいいのかもしれないですね。
うん。 はい。 うん。 うんうん、そうですね。一緒に仕事をしている仲間だったらある程度、お、共通して理解できてる部分、あ、この人はここまでわかってるよねっていうところがあらかじめ把握できているんであればそういうところも、うん、伝え方のポイントになるかなと思いますね。あとはやっぱりその、経過とか背景をううん、共有できた方がもちろん伝わりやすいとは思うんですけど
うんうん。 うーん、確かに。 うんうん。 はい。
その時に、いきなり、い最初から1つずつ細かいところを説明していくと、結局聞く側からすると、お、「何を依頼されてるんだっけ？」とか、ん、「結局どこがゴールなんだっけ？」っていうところをわからないまま最初から聞いていくと、あ、なかなか全体像の把握がしにくいのかなって思うところもあるので、ある程度結論、「こういうことをお願いしたいんだよ」と。で、「それはこういう理由でお願いしたいので、う、その中のここをして欲しい」っていうそういった、まあ、結論とそれにをお願いする理由と、だからこれをして欲しいっていうようなそういったポイントが絞れた話し方の練習ができれば結構短くても伝わりやすい伝え方っていうのができるのかなと思います。
うん。 うーん。 うんうん。 うんうんうん。 うーん。 うーん。 うんうん。 うーん、確かに。いや、なんか、あの、聞いていただいている中で思ったんですけど、あたし、会議とか、その、発表とかっていう場面も確かに、こう、要点を明確にどうやって伝えようって思うんですけど、普通の、こう、日常の指示を出すとかよりは、会議とか発表の方がマシって思うことが多くって。
うん。 はい。 ええええ。 うん。はい。 うんうん、なるほど。
うーん、多分それって、その、どういう会議でとか、どういう人に対して発表するって最初から、こう、ある程度自分が分かってて、うーん、先にこう準備しておけるというか
そうですね。うんうん。 そうですよね。
うーん、で、だいたい、その、自分が、こう、伝えた後に分からないところがあったら、聞いてくださいっていう時間があるじゃないですか。
そうですね、会議だと。
うーん。なんか、それを前提にして話を組み立てているっていう、その、準備してるので、そっちの方がマシなのかなと思って、もしかしたら、うーん、日常でこの指示を出すだったりとかっていう時も、そのくらいの気持ちでいてもいいのかもしれないですね。
うん。 確かに。 はい。 そうですね。やっぱり、会議だとそこで報告したり発表するにあたって、ある程度準備をして臨んでいることが多いと思うのでやっぱりそこのきちんと伝えたい、いゴールとか目的がはっきりしていることが、ね、会議の場合は多いと思うんですけど、なかなか日常の業務の中の指示ってなると
うん、うん。 はい。 うんうん。 はい。
ん、1つずつ毎回そこまで作り込んで準備してっていう事が、なかなかね、出来ていない事の方が多いと思うので。
うーん。 うーん、そうなんです。
うーん、そうするとやっぱり会議で発表する、報告するっていう時と、やっぱり日常の指示っていうと、なかなかね、そこにかける準備も違ったりするので、っぱ伝え方が難しかったりしするところはあったりしますよね。
うん、うーん。 うーん、いやほんとにその通りで、でも、こう誰かに何かやって欲しいなっていう風に指示をするっていう立場なら、やっぱりこう相手相手を思ってというか、相手も動きやすいように、そのくらいの準備とかをしておいても全然いいんだなっていう風に思いました。
うーん。 はい。 うんうん。 そうですね。結局指示する側も、ん、ね、何をして欲しいか、相手に相手がどこまで理解して欲しいか、何をして欲しいかをきちんと伝えるために指示を出すので、やっぱり受け取る側が受け取りやすいような指示が出せるとよりいいですよね。
ううん。 うんうんうん。 うーん、そうですね。なんかこう伝わ頑張ってこっちは伝えたいって思ってるんですけど、その伝わってないかもって思うと、さらにこう言葉を増やして伝えようとして、さらに混乱させているっていう。で、その結果あの、どう伝えたらいいかわからなくなって若干距離ができるみたいなことって、あの、たまにあって。もしかしたら、やっぱ最初におっしゃっていただいたような、この相手がどういう方なのかっていうのを、ちゃんと考えれてなかったりとか、あの、私の伝え方の準備不足っていうのがあったのかなと思って。
うん。 はい。 確かに。うん。 ええええ。 うん。 うんうん。 うん。 確かに短く話すのって難しいですよね。その伝えたい情報を削るのって、あ、ここまで言ってた方がいいよねって思うこと多いと思うんですけど。確かにその、今話していて思ったのは、確かに伝え方っていうところも大事かとは思うんですけど
うんうん。 うんうんうんうん。 はい。
相手がどこまで理解しているのかを、まず確認してから伝えるっていうところも、うそれによってまた伝えるボリュームとか伝え方も変わると思うので。
うん、うん。 うーん。
うん、相手から「ここまでわかってますか？これって知ってますか？」っていうある程度相手の前提条件を擦り合わせてから、その、指示を始めると、よりまたスムーズなコミュニケーションというのが取れるかもしれないですね。
おお。 おあ、確かに。あの、最初の、この、認識の擦り合わせっていうのは、こう、なんとなくでしか、あの、相手に聞くっていうよりは「多分、こうだろう」って自分で思った前提で話してることが多くって。
うん。 うん。 うそうですよね。うんうん。
うん、そうですね。いや、逆に、こう、自分が、あの、指示を受ける側の時って、結構逆のパターンもあったりするなって思って、その、「それ私知ってるけど、一旦聞いておこう」みたいな時って、いや、
はい。 うんうん。 うそうですよね。うんうんうん。知ってるんと知ってることを延々と言われてもね、なんか、うん、こっちもね。<chuckles> はい。
そうですね。確かに。 いや、自分がどうだったらっていう目線も、で、相手がどういう人なんだろうっていう目線もどっちも持ってみれば、もう少し、こう、その方に合った短時間で明確に伝える方法っていうのも考えられそうだし、な自分自身の伝え方そのものもちょっと変えていけそうだなって思って、すごく勉強になりました。
うん。 うん。 うんうん。 ああ、いや、でも、そうですね。それは素晴らしい気づきだと思います。うん。
うーん。いや、ほんとに、ちょっと、割と長く悩んでたことだったので、すごく助かりました。ありがとうございます。
はい、ぜひ応援してます。こちらこそありがとうございました。